देखिए, मेरे हिसाब से ना सबसे पहले जो पुराने तरीक़े की शिक्षा है, मैं मानता हूँ वो अच्छी है मगर एक बात है आज के युग में पुरानी जो शिक्षा है किताबों वाली शिक्षा, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हमें उस शिक्षा की से हटना चाहिए क्योंकि अब सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो गई है, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है प्रैक्टिकल लर्निंग है ना? जो आपकी होती है जो एक तरीक़े से अ, जीवित अ, तौर से सिखाना जो आपके लिविंग एग्ज़ाम्पलस हैं उनके उनके माध्यम से सिखाना वो ज़्यादा अब एक तरीक़े से प्रभावित करेगा उनके लिए। तो मुझे अ, मतलब मुझे ये लगता है कि मेरी ये मानना भी है कि अगर आप एक सिलेबस का बोझ अगर कम करोगे और उनके ऊपर पढ़ाई के सा अ, पढ़ाई के बोलते हैं ना जो पढ़ाई वो सोचते कह रही है तो सिलेबस का बोझ है, उसके अलग से हट के आप उनके दिमाग में ये विचारधारा बनाए कि ये तो हमारे लिए एक टास्क है, है ना? जो हमें करना है और कहीं न कहीं वो मन जब उनके अंदर आएगा ना टास्क वाली भावना और वो सिलेबस का वो बोझ हटेगा तो वो उनके ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर भी हट जाएगा। वो पढ़ाई का जो दबाव है, वो बिल्कुल हट-सा जाएगा। हाँ जी।
हुँ। जी। हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ। जी, जी, जी। हुँ, हुँ। बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल सही कहा आपने मतलब अ, आपका कहना है कि बच्चों को अ, पढ़ाने के लिए एक खेल अ, खेल-खेल में उसे अगर पढ़ाया जाए, तो बच्चों का जो है मन बहलेगा और वो अ, खेल-खेल में कुछ सीख भी जाएँगे और उन पे अ, प्रेशर, तनाव अ, बहुत सारे पढ़ाइयों का अ, इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं ना बच्चे बच्चों का ख़ास करके जो है, जब वो पढ़ाई अपना शुरुआत करते हैं और उनको जो एक ओ, होमवर्क भी करना पड़ता है प्लस जब घर आते हैं तो अ, उनका स्पेशल ट्यूटर आता है। तो एक स्कूल का होमवर्क फ़िर घर का होमवर्क और फ़िर बच्चों का जो है, उनको खेलने खेलने के लिए भी समय नहीं मिल पाता, तो कहीं न कहीं वो जो है धीरे-धीरे मानसिक रोग से घिरते जाते हैं और उनका एक बोला जाता है ना कि वो एक रोबोट के जैसा बन जाते हैं। तो आपका क्या मानना है इसमें?
हाँ जी, हाँ जी।